Iya iya, iya kalo misalnya minta maaf itu kan, eee, maksudnya itu tindakannya eee, kalo mau ada tindakan ya itu mungkin setelah minta maaf Mbak, jadi memang, kata-kata itu tetep perlu disampaikan gitu kan, karena kan perlu ada komunikasi gitu jadi, biar tau nih kita salahnya di mana kita bisa minta maaf berusaha lah gitu nanti, eee, prosesnya tadi mungkin melalui tindakan, jadi misalnya, eee, setelah kita ngobrol baik-baik, "Saya minta maaf," terus juga biar, e emosinya mereda gitu misalnya kita, eee, belikan jajanan kita, "Jalan-jalan yuk keluar sambil makan," gitu kan itu juga, tindakan buat menebus kesalahan lah mungkin ya, itu yang bisa dilakukan, heeh heeh, iya, iya.
Eee, heeh. Oh, oke iya iya. Ah, bener. Mhm, iya. Ah, gitu iya iya. Ah, gitu ya sebenarnya gitu Mas, ya. Nah tiap kata untuk minta maaf ya ini ya tetap wajib gitu harus diutarakan, biar sama-sama lega satu sama lainnya gitu. Nah, nanti baru setelah itu baru lah ya mau apakah mau kita traktir, belikan sesuatu gitu kan. Nah baru lah jadi apa ya untuk, eee, tindakan yang mencairkan suasana gitu kan. Iya iya bener, Bang.
Iya, bener, bener. Ba, bener bener, iya. Nah, bener bener. Heeh. Nah, itu dia bener banget, itu jadinya, apa namanya, lebih apa namanya, biar emosinya juga apa nama hilang lebih fresh gitu kan kadang-kadang kalo jalan-jalan kan jadi, eee, stresnya ilang gitu, emosinya mereda gitu kan jadinya, eee, enak gitu buat ngobrol kayak biasa lagi gitu, Mbak, biasanya buat mencairkan suasana. <chuckles> Iya iya iya, iya.
Heeh. Iya. Mhm, betul betul Iya iya. Bener banget nah tapi, kalau misalnya nih kita di posisi yang dimintai maaf sama orang gitu kan, apakah mungkin temannya Mas, atau pasangan gitu misalnya kan, nah apakah Mas, tipe orang yang kayak gampang memaafkan atau nanti "Nanti dulu nih ini salah kamu lumayan besar," gitu kan nanti dulu. Nah, biasanya Mas kayak gimana tuh?
Iya iya. Iya, iya. Iya. Iya. Nah. <chuckles> Iya kalo saya kan sebenernya kan, eee, gak mau lama-lama marah ya, Mbak, sebenernya tipenya, jadi kadang-kadang, kalo marah lama-lama kan kadang kita jadi bawaannya kan mood-nya kita gak enak, kita susah tidur jadinya, emosi mulu ngapa-ngapain. Iya makanya kalo saya sih mungkin, eee, lebih mu eee, mudah ya kalo misalnya memang kesalahannya itu gak terlalu fatal gitu ya, iya kalo misalnya ya kalo terlalu fatal kan kita perlu ngobrol lagi lebih dalam gitu kan, eee, nanti, eee, efek-efeknya gimana ke kita gitu kan, gitu ya, mungkin, nges heeh, nggak sekedar mer heeh.
Ah, iya. Iya, betul sekali. Mmm, oke iya iya iya. Betul betul. Iya, betul setuju banget ya, kalau misalnya ya, mungkin kalau hal-hal sederhana mungkin ya gak papa lah ya, tapi kalau misalnya ya perlu diperbincangkan lagi gitu ya, jelaskan ya masalahnya dan kalau misalnya mereka masalah gitu ya, nah mereka harus janji gitu ya, Mas, ya, untuk berubah misalnya kan.
Iya, iya iya. Nah, itu dia mungkin, mhm. Bener. Nah, heeh heeh. Nah iya iya bener bener. Itu dia makanya kan kadang-kadang biar heeh heeh, bener, dan kadang-kadang memang kadang-kadang heeh, biar orang orang tuh juga belajar juga maksudnya, eee, kalo dia tuh salah itu, eee, kenapa, terus juga dia harus berbuat apa untuk menebus kesalahannya gitu kan, biar bisa belajar juga Mbak, gitu mungkin ya.
Iya. Bener lagi, iya. Iya. Ah, iya itu dia tuh. Betul sekali iya iya.